É é isso, assim. Às vezes parece que eu tô com fome, mas eu tinha acabado de comer, sabe. Por exemplo, eu tinha acabado de comer o almoço, por que que eu fui querer 3 colheres de doce de leite, sabe? Não faz sentido.
<chuckles> Porque é bom. <laughs> A resposta básica é essa, porque é muito bom.
É, pois é. <laughs>
Eh, e outra coisa que eu ia te perguntar, inclusive
Então, às vezes, eu fico culpado, porque eu não posso ter essas coisas, então, na minha casa, sabe. Eu nã não tenho controle.
<laughs> Olha, eh, ainda não chegamos lá, mas mas é uma é uma preo é algo que é é de se preocupar mesmo, ter esse tipo de tentação em casa é algo realmente complicado de lidar. Mas me conta uma coisa, já que você meio que tá mapeando que não é fome, porque você acabou de comer, então logo você já tá abastecida, você não sente nenhum tipo de tontura, o seu estômago roncar pedindo doce, é só uma questão de de vontade mesmo, né?
É. Hã. Hã. Vontade de comer.
Coisas específicas, né, porque se no caso, por exemplo, se você tivesse comido, aí, um prato de arroz, feijão e bife, da hora que você terminou, tá saciada, você não falava: "Nossa, eu acho que eu quero outro arroz, feijão e bife". É sempre
É. Coisas específica. É, não, não esse essas coisas não me dá, esse tipo de fome esse tipo de fo É sempre um do É, é sempre um chocolate, uma coisa. Agora eu comprei um chocolate 70% sem açúcar, aí pergunto se eu faço isso? Não faço. Como o meu pedacinho e tô e fico, entendeu. Nessa fome eu não
São sempre, né, fome, né, vontade. Uhum. <chuckles> Entendo. Então depois que você comprou esse chocolate, você você continua com vontade de comer doce, obviamente, né, mas você come menos ele? Não entendi.
Diminui, diminu Não, não, aí fo depois dessa semana, aí, que eu comi o seu o doce de leite, eu comprei o chocolate. Eu falei: "Não, agora eu vou comprar uma coisa sem açúcar". Que aí mesmo se eu exagerar, eu vai ser sem açúcar, mas aí eu não exagerei, porque não é tão agradável quanto o doce de leite, então realmente, eu só quero comer um pedacinho.